Какая еда за границей тебя удивила больше всего и почему?
<clears throat> Э, м, меня удивила, э, еда в Италии. И первое и да. 1 раз я попал в Италию в 1994 году, э, и меня там просто поразило, а, обилие очень интересных рецептов и интересных продуктов, которые, эм, я никогда не пробовал. Один из самых, э
О, ну расскажи подробнее. Мгм. Мгм. И что же это было? Интересно вот всё-таки послушать.
Да. Да, это было pasta al pesto alla genovese. Э это, з з название этого блюда, основано оно на использовании, э, базилика. Э, и и и про
Мгм. И что еще там было? Такое сложное название? Мгм.
Но это просто макароны с соусом песто, э, генуэзским песто. Это, э, базилик, он такой зеленый соус, и, э, с внешний вид мн макарон, которые окрасились в зеленый цвет, был на меня просто шокирующий. Я просто не думал, что такое возможно.
Мгм. Мгм. Понятно.
И, м, э, очень меня удивили тогда, э, эм, осьминоги.
О.
Просто отваренные осьминоги в с с ва с вареной картошкой. Это было, э, как э это была вечеринка, было много народу, а осьминоги- они очень крупные, то есть они по 2, по 3 килограмма бывают. И это очень
Мгм. Но это именно щупальце осьминога?
Нет, это практически весь осьминог. В осьминоге нет, э, фактически никаких отходов. Там есть только, э, глазок, э, и, э, и поэтому это очень удобно для больших вечеринок, там потому что потому что их закинул в воду подсолённую, и там через какое-то время они готовы. То есть там ничего ос нет, нет с чтобы ре реально готовить. Но так
А. Мгм. Хм. Слушай, ну ты так рассказываешь, что у мне кажется, что у тебя в жизни тоже уже есть опыт готовить осьминога.
Ну, безусловно! Я, э, после этого это я говорю, что это было много лет назад. И и тепе и с того момента я всегда, когда я попид попадаю, э, в страну, э, окру морскую, скажем так, да, средиземна средиземноморскую, то я стараюсь, э, е если у меня есть возможность готовить, я с ищу морепродукты и осьминоги. Это вот меня осень тогда удивило, х э, в 1994 году.
Ну да. Ага. Мгм. Интересно. Мгм. Слушай, ну хорошо, давай вот вернёмся тогда к этому 94 году. Вот ты говоришь, э, удивил тебя тогда осьминог, да. А какая была подача вот данного осьминога? Это вот был д реально целый осьминог либо всё-таки это были вот какие-то кусочки порезанные?
Пам Да. Ну, э это были в конечном итоге щупальца, потому что, э, было большое блюдо и 1 огромный осьминог, его всё равно, э, разрезали на, э, щупальца. Вот, ну, то есть это готовилось при гостях. Это даже готовкой-то назвать нельзя было. Это просто, э, в большой большой кастрюле варились осьминоги. И потом, когда они сварились, их выложили на тарелки, и на та э, на большие блюда, и там же их, там, так сказать, покромсали, по порезали. Вот, э, и с лимонами
Мгм. Ну да. Мгм. Мгм. А где же это всё-таки было? Вот ты говоришь: "В большая кастрюля". Я себе представила это где-то дома у кого-то, либо это
Да, это было дома. Это было, э, э, причем не в городе, это был такой какой-то деревенский дом, поэтому там была большая плита и, э, какая-то такая печь что ли, чт ну, то есть это, э, был была не квартира, там был сад. Э, и это было летом и, конечно, эм, это было очень экзотично увидеть, э, <chuckles> просто осьминогов попробовать.
Мгм. Понятно. Мгм. Мгм. Понятно. И как же вот ты всё-таки попал в этот дом? <chuckles>
И подава и подавали, да. Ну, это просто друзья. Это было, э, да, да, да. У мн у меня были друзья в Италии, которые с которыми я познакомился еще у у себя дома. Э, и потом, м, они пригласили просто вс э, в приехать по туристическому приглашению в Италию. Тогда это, эм, ну, в общем, было достаточно сложно, проблематично, вот, но, э, тем не менее, возможно. Вот и, э, естественно, мы, м, были, э, окружены, э, так сказать, вниманием, э, моих итальянцев, и они как-то и они сами получили приглашение на какую-то вечеринку, э, от своих же друзей. Ну и, естественно, мы попали туда автоматически. Вот. И поэтому как-то всё вот так, э, было интересно.
А, пригласили в гости. Ясно. Мгм. Ага. Ясно. М. Понятно. Мгм. И в общем, вот, э, местные итальянцы начали удивлять, э, тебя, э, своей едой, да, своими блюдами.
Ну, э, скажем так, если мы, э, я я, э, меня начала удивлять еда, которую люди готовят, помимо того, что, э, её всегда можно увидеть и купить готовой. Э, в Италии очень много, э, маленьких таких, э, магазинчиков частных, где г продают готовую еду. Её можно просто купить и дома разогреть. Это очень
Мгм. А. Мгм. Это даже в 94 году можно было сделать? А.
Да, да, это было там испокон веков. Э, люди готовят готовят еду и продают её готовой. То есть можно не готовить самому. Многие всё-таки не умеют готовить или не хотят. А, э, то есть, ну, в л в Италии голодным, как известно, не останешься. Поэтому там очень, э, интересные, м, такие рецепты: и пасты, и мясо, и все эти лазанья, и салаты, в том числе- всё можно купить готовое. Э, и даже в супермаркетах тогда уже было всё, эти салаты готовые, э, всё было. Э, и и и Да, да, это очень облегчает жизнь. И, конечно, э, очень вкусно, и всё ш очень ш какое-то другое, всё очень новое, потому что, м, э, тогда, ну, м многих, например, э, м, продуктов или там овощей, м, я просто не видел. Э, и д и даже
Мгм. Интересно. Ну да. Мгм. Понятно. Мгм. Ну, конечно, это облегчает жизнь. Ну да. Мгм. Это что могло быть?
н ну, опять-таки, вот базилик. В дев в в 94 году, э, там, где я жил, базилик просто не существовал в природе. Вот. То есть его просто он был неизвестен как, вообще, как еда. Вот. Там су существовали только п петрушка, укроп и и и капуста. Ну. Ну неважно. В общем, о очень много нового произошло, э, в в первую поездку в Италию. И, конечно, это очень удивило.
Мгм. А, понятно. Мгм. Ага. Ясно. Мгм.
Ну, помимо итальянской еды, конечно, удивительные блюда, я мне кажется, а находятся в, э, в индийской кухне.
О. Слушай, ну хорошо, э, давай вот ещё вернемся всё-таки к итальянской еде.
Давай.
Вот ты съездил в свои, так, путешествия, так сказать, да. Попробовал итальянскую еду, и вот для тебя много всего было нового, вот как ты рассказывал, да. И что вот, э, вот возможно из всего перепробованного тогда вот, э, в своем путешествии, что вот больше всего тебе понравилось, что действительно вот, э, прям вот запомнилось на всю жизнь?
Да. Мгм. А, ну, э, помимо того, что я уже сказал, естественно, э, это макароны зеленого цвета <chuckles> с соусом песто, а, осьминоги опять-таки. Но я хочу добавить, что осьминогов я купил в магазине в вакуумной упаковке и привез их домой. Это был это у нет, не испортились, потому что, в общем, были упакованы хорошо. Ну, и потом это было в последний день куплено. То есть, э, нормально. Э, другое дело, что мои, э, домочадцы, э, <chuckles> мой папа мн мой папа не оценил. Ему он сказал: "Я это есть не буду, потому что это страшно".
Мгм. Ага. А, и что, удалось довести, не испортились? Не оценили? Мгм. Мгм. Мгм. И что, даже не попробовал?
Э, я думаю, что нет, но другие попробовали. Просто у меня папа был очень такой, э, э, консервативный, скажем так.
Ага-ага, понятно.
Вот, а помимо всего прочего, э, в Италии очень много хоро интересного. Я масло оливковое привез, э.
А как же итальянская пицца?
А, пицца итальянская, она, м, самая лучшая. И часто потом, и даже, ну, вот если и сегодня, э, в сегодняшнее время, э, все мои знакомые, которые приезжают в Италию, они находят итальянскую пиццу гораздо вкуснее, чем хотя она те же самые рецепты, да, но просто она какая-то другая. Видь есть есть какая-то, м, не знаю, магия. Ну как бы
Мгм. Ну да. Это да, магия какая-то действительно существует. А вот все-таки, а, какую пиццу вот в Италии, возможно, ты, замечал, э, заказывают чаще всего?
Э, ну, это классика, конечно. Это, эм, пицца Маргарита, э, это пицца quattro formaggi 4 сыра, это пицца, эм, э, a la matriciana, э, capricciosa. Я, я ничего, что я говорю по итальянские рецепты, потому что, э, это, э, пицца Романо, пицца, эм, н э, Наполитано. Э, вот. Э, это в классика, это просто самый классический рецепт это, конечно, пицца Маргарита, а, которая будет Да. И многие как раз, э, и, н м, заказывают ее, потому что, как это ни странно, я встретил очень много итальянцев, у которых есть какая-то аллергия на какие-то продукты.
Мгм. Ясно. Понятно. Ага. Маргарита, мгм. Мгм. А, ну да, такое тоже действительно иногда бывает, да.
М Вот. И, я, например, я знаю человека, который у которого был, была аллергия на орегано, то есть на на, м, эту душицу, которая используется в пицце, поэтому он всегда заказывал ее с базиликом. А другой человек, например, э, он не мог есть, э, э, нашу, как это, барбабетла, эм, к э, называется
Мгм. Ага.
<gasps> Эм, б борщ делается из из этого, свекла. Да. Вот, хотя свекла там не очень популярный продукт.
Не знаю. Свекла? Ага. А куда кладут свеклу? Это за пиццу, ты имеешь в виду?
А её <grunts> Что?
Это в пиццу?
Нет, это не в пицце. Я просто к тому говорю, что у людей кое бывают очень странные и, э, аллергии на какие-то такие удивительные продукты. 1 человек- у него аллергия на сыр. И как, я даже, да, подумал, как можно жить в Италии с аллергией на сыр, если сыр- это, в общем, как бы, э, национальный продукт, который едят все, и он везде встречается.
А! Ну да. Мгм. Мгм. Ну да. Слушай, ну в "Маргарите" тоже там же и помидоры, да, основной как бы компонент.
Там, э, вот 3 компонента на самом деле, 3 в пицце. Это собственно тесто, э, сыр моцарелла и, э, томатный томатная паста. И, ну, оли э, оливковое масло добавляют уже просто, э, ну, когда подают, чтобы она не подгорала тоже. Вот, то есть это сама это это основа итальянской пиццы, а всё, все остальные ингредиенты, как правило, добавляются уже на вот на эти 3. То то есть они они отличаются только, э, тем количеством ингри ингредиентом, ингри ингредиентов и какими-то. Ну, есть всё-таки там разные, есть пицца горгонзола, тогда, естественно, нету никакой моцареллы.
Ага. Понятно. И подача, мгм. Мгм. Понятно. Мгм. Понятно. Слушай, ну вообще, вот после этой поездки, вот когда ты съездил в в это путешествие и познакомился вот, э, с кухней данной страны, а, твой взгляд, вообще, на еду вот, э, в целом изменился? Либо, возможно, вот по возвращении уже домой ты пробовал, э, приготовить, так сказать, что-то из итальянской кухни?
Мгм. Совершенно верно! Так и произошло. Я просто дома перестал, а, готовить макароны, которые готовил раньше. Как обычно, это просто отваренные в соленой воде макароны, а, и с маслом. Тогда, п по крайней мере, так было у меня в семье. И когд и после Италии я, а, сказал: "Пожалуйста, макароны больше так не готовьте, потому что это невкусно". А, э, хм, м.
Ага. Мгм. Мгм. Ясно. Да. Ага. И как же все-таки вкусно готовить макароны, как в Италии?
Но это же очень просто! Макароны ведь являются просто фастфудом, так, э, так называемым итальянским. А, и соус макароны, м, э, можно приготовить с с томатным соусом, но дру нужно точно знать: и лук там используется, и чеснок, оливковое масло должно быть. То есть это, сам соус он очень вкусный, и помимо всего прочего должен быть часто, э, э, м, сыр соответствующий. В данном случае "Пармиджано-Риджано"- пармезан.
Мгм. А! Мгм. Понятно. Мгм.
Вот, так что, э, это была интересная у меня п поездка. Пе это была 1 поездка в Италию.
Понятно. То есть, после Италии, а, макароны в вашем доме начали готовиться все-таки по-новому?
Э, да, могу так сказать, потому что это было мое требование. <chuckles>
Мгм. Ясно. Слушай, ну, ты знаешь, такая интересная и в то же время забавная история вот, э, в твоем путешествии за границу. И было очень интересно послушать. И очень рада, что вот у тебя все-таки после т твоей поездки произошли такие, э, взгляды, изменились, да, на некоторые вещи. Спасибо, что поделился историей.
Ну Мгм. Спасибо, э. Было, э, интересно поделиться историей. <chuckles>
Всего доброго!
До свидания!